Здравствуйте. Здравствуйте. А давайте с вами поговорим о любви. <laughs> Хотите? <laughs> Вот как вы считаете, вот как в нужно выражать свою любовь? Нужно или можно? И вообще надо ли выражать свою любовь словами, действиями?
Здравствуйте! Пожалуйста. Обязательно! Это просто необходимо, я считаю, то, что это не только, конечно же, к своему партнеру относится, это относится абсолютно ко всем.
Ага. Да. Не, ну понятно. Вот смотрите, вот если так подумать, да, вот мы почему-то, любовь у нас всегда ассоциируется с противоположным полом, да, ну с партнёр Но слушайте, любовь, она же бывает там, к животным, к родителям, к детям, к друзьям, к работе, не знаю, к одежде какой-то там, к автомобилю, например, да, не знаю, там, к еде. Я, например, обожаю есть, я обожаю пельмени, понимаете, я я их просто люблю. Вот. И я так вот с удовольствием их ем, и я прям, знаете, для меня это процесс вот еды, это для меня всегда такой ритуал, я включаю себе интересный фильм, поудобнее усаживаюсь, и только тогда ем, вот. Вот это любовь, понимаете, вот.
Вот именно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, да. Я тоже. Я тоже. Вот я просто схожу с ума. <laughs> Мгм. Мгм. Да. Я вас в этом плане прекрасно понимаю, потому что даже с едой у меня тоже есть такие места
Ага. Да.
а, где я знаю, где что есть вкусно, что нет, и на что мне какое настроение. И даже когда я путешествую по странам, я всегда в первую очередь смотрю: а что у них есть интересного покушать?
Мгм мгм. Мгм. Ага. Вкусненького. Ну конечно, слушайте, ну мы же все любим покушать, правда? Вот. В той или иной степени.
Обязательно, обязательно. И для меня это всегда такой вот прям момент очень важный, то что если в стране нет ничего интересного покушать
Ага. Да, значит, плохая страна. Вот именно. Слушайте, ну я даже пельмени варю в красивой кастрюле, добавляю туда лавровый листик, понимаете, и вот их так н нежно вот помешиваю, да, потом масличко туда. Не, ну, а если вот действительно, знаете, говорить вот, э, о любви к, э, какому-то одушевлённому предмету, ну, там, не знаю, к ребенку, к коту, э, там к маме, к э, к женщине там, к мужчине. Вот как вы считаете?
я не хочу туда ехать. Да, я туда не хочу ехать! <laughs> Со всей любовью! Мгм. Мгм. Мгм. Ну тут вот самое важное, то что я вот я за замечаю, да вот, во во во всём, во всех видах любви, которые только есть, а к одушевленным или неодушевленным, всегда приходит мне первое дело, это какие-то жесты, а, или какие-то действия, направельные направленные на уход.
Ага. Ага. Да, конечно.
То есть, например, м, что к что-то вкусненькое купить, что-то красивенькое купить, что-то, красивенькое сделать, просто порадовать, да.
Мгм. Да. Ну порадовать как-то, правда? Вот, вот мне кажется, да, вот мне кажется тоже, знаете, вот когда любишь кого-то, хочется его порадовать, хочется, а, не знаю, сделать что-то приятное. Знаете, вообще вот я считаю, что любить это отдавать.
Конечно.
Это не просить, а отдавать. Вот когда вы любите кого-то, вот я, например, люблю кота своего, да. Боже мой, я я не знаю, я его готова просто вот расцеловать, я его съесть просто готова, вот настолько я его люблю. Я прям его беру вот, нюхаю его, нюхаю его пузо, понимаете я Он кушает, а я умиляюсь, там там на ручки его беру. Вот я прихожу домой, и первым делом он бежит встречать меня, я: "Ой-ой-ой, моя лапушка, моя му <smacks lips> му <smacks lips> му", там расцеловать. Вот. Вот это любовь.
Мгм. <laughs> Я вас понимаю. Мгм, я тоже так делаю. Мгм. Вот именно! Да да да да, всё прям тоже такая же вещь, вот, тем более еще и у кота ничего и не попросишь, а вот на самом деле, я абсолютно согласен всей душой то что, а, у любимого человека, ну или кота, и вообще у любимых ничего не попросишь, почему-то всегда наоборот хочется отдавать. М, хочется просто в и взамен на самом деле хочется просто быть рядом.
Та Мгм мгм. Да-да-да. Ага. Отдавать, конечно, да. Конечно, конечно. Хочется, знаете, вот хочется прикасаться, обнимать. Вот я, например, люблю своего ребёнка, да, хочется его обнять, поцеловать, вот я не вижу его целый день, да, там на работе, в школе там все. И вот забираешь его из школы, хочется обнять, я всегда ему какую-то еду приношу вкусненькую, то, что он любит. Вот, и он кушает, я там умиляюсь: "Ой, ты моя ж заечка, кушаешь". Он мне там, знаете, они там в школе там делают какие-то поделки, какие-то картинки рисуют. Меня всегда это так радует, что это, знаете, вот сделано с любовью, представьте.
Мгм, мгм. Да. Мгм мгм. Конечно, ещё это всё приносится домой показывается, и как как как не умиляться-то, да? Мгм.
Вот. Ну это же так мило, конечно, вот, понимаете, это так прекрасно. Мне кажется, вот вот знаете, я всё-таки вот считаю, что нужно всегда проявлять свою любовь, нужно вот не бояться говорить о своей любви близким людям, ну, не только партнеру, да, там, родителям, детям, друзьям. Ведь друзей мы тоже можем любить, правильно? Вот. У меня тоже есть любимые подруги, друзья Мгм.
Да я прекрасно понимаю, да. Абсолютно верно, я очень часто тоже вот думаю, то что с друзьями тоже надо делать подарки, не обязательно имеется в виду, да, что-то обязательно покупать, я вот, например, недавно своему другу вот как раз таки тоже вот пельмени слепил.
Мгм мгм. Мгм мгм. Ой, вообще классно! Слушайте, а можно я буду вашим другом? Я просто очень люблю пельмени. <chuckles>
Ну вот <laughs> Вот именно, как раз таки мой друг тоже, так же как и вы, любит пельмени.
А мне вот недавно мой друг сварил борщ. Слушайте, я была в восторге, я пришла с работы ужасно голодная, уставшая. Я захожу в подъезд, думаю: "Господи, так вкусно пахнет, а я просто умираю от голода. Я вот, кажется, щас зайду и на ступеньках прям в обморок упаду от голода". И я захожу
Мгм мгм. Понимаю, понима И ещё, если когда вы понимаете, что это у из вашего-то дома еще это прям, о.
Вот! И я такая захожу, а у нас борщ. Э, и он говорит: "А ты борщ будешь?" Я говорю: "Господи, спрашиваешь, конечно!- говорю,- Я щас тут слюной изойдусь!" И мне так приятно было, думаю, да Единственное, мне, конечно, пришлось вымывать потом полкухни своей, ну думаю, ладно, он же старался, он же делал. Ну ничего, ладно. Зато, знаете, я всегда благодарна, такой человек, я всегда 1 000 раз скажу спасибо, похвалю. То есть ну мне приятно, что мне делают приятно. И я люблю доставлять удовольствие всегда.
М. <laughs> Ну это да, это ц цена за наслаждение. <laughs> Мгм. Мгм. У меня вот тоже как раз таки, когда, скажем так, мне несколько раз делали что-то приятное, я потом тоже такой, так, надо срочно чем-то ответить, потому что это было слишком хорошо. Если таким, а, объективно говоря, не супер большим жестом мне сделали так приятно, значит то же самое получится и в зеркальку. Надо срочно поработать.
Мгм. Ну, конечно. Ага. Ну, конечно конечно, нам нужно, знаете, мне кажется, вот быть благодарным, если это, например, человек вот, ну не знаю там, противоположного пола, можно сделать комплименты, ну как бы мужчина мужчине, наверно, не делает комплименты, да. Вот, а, вот. <grunts>
Мгм. Ну как, какие комплименты, например, там можно? Ну у нас есть свои методологии комплиментирования, скажем так.
Не ну вот не ну да, у вас, в принципе, тоже там, да. Ну вот я, например, а, ну знаете, вот мне, например, не жалко сказать девушке или женщине, что она красивая, что она хорошо выглядит, что она там умничка где-то, что-то. Я, например, человек не завистливый, если у меня подруги там где-то что-то сделали, что-то там, знаете, достигли, не знаю, там права получили, экзамен сдали там, на работу устроились. Я я всегда, знаете, так восторгаюсь, всегда, я всегда такая счастливая за них, я всегда говорю: "Господи, я так рада, вот я там поздравляю тебя!" Знаете вот, или там кто-то, не знаю там, прическу новую сделал, я всегда похвалю. Это тоже такое проявление любви, как вы думаете, да? Ну, ведь друзей же своих мы тоже любим, мы ж не просто так с ними дружим, правда? Это тоже можно назвать, своеобразная такая любовь, как бы к друзьям, почему бы и нет.
Мгм мгм. Ну тут это, конечно, это всегда прям, м, это причина, да? Мгм мгм. Всё, это праздник! Конечно конечно, я согласен с вами, да, это М-м. Я согласен, я согласен. Ну и это много чё интересного мне тоже вот показывал, как раз таки тоже вот с друзьями, да. Потому что у меня есть друзья, которые любят всякие подарочки тоже делать интересные, да, скажем, например.
М. Мгм. Да, да. Ну пельмени, да, я уже помню, ага.
Ну вот пельмени, это вообще просто шикарные вещи. А я, как говорится, это подарил, точнее говоря, сделал это всё сам именно как раз таки а, <grunts> как это называется, в ответ на чизкейк <chuckles> который мне сделали. Вот.
<laughs> Ага. Да. Ага, ага. Ой, как здорово, слушайте Ага, это же прекрасно. Ну да, ну, э, знаете, вот вообще, мне кажется, вот нужно всегда вот проявлять, как мы уже говорим, да, а если вот говорить о партнере. Вот, например, вот как вы считаете, вот некоторые говорят: "Ой, да, а я там вот стесняюсь проявлять свои чувства", да. Или там кто-то просто вот, ну, вот такой вот он человек. Знаете, вот есть люди там распыляются в любви, там, каждую минуту там сообщения пишут, сердечки и поцелуйчики, я люблю, люблю, а некоторые вот вообще держат свои чувства в себе. Вот как вы думаете, нужно ли проявлять свои чувства и эмоции или нет?
Вот именно во Мгм. Я понимаю, да, понимаю. Мгм. Мгм. Мгм. Ну я думаю, особенно с партнером ну необходимо, я б даже сказал бы так, то что Хотя, на самом деле, кто с чем как комфортен, но я думаю то, что если вот этого дела, а, как-то избегать, постоянно стесняться говорить своему же партнеру, что любишь, это вообще, ну
Мгм. Мгм мгм. Ну да. Ага ага. Ну да, стесняться это такое. Ну, знаете, просто вот есть люди такие, что, <grunts> ну, вот э, как бы есть люди такие прям вот они, прям как я уже сказала, да, там 1 000 сообщений в день, сердечки, поцелуйчики, там ми ми ми. А есть такие люди вот, сухие и холодные, вот они любят где-то там у себя в тишине, в глубине, и не не могут проявлять вот чувства и эмоции. Вот мне кажется, всё-таки
Мгм мгм. Вот, кстати говоря, зависит от того, кто какой, да, то есть, например, если я понял то, что у меня партнер слишком много не болтает, не говорит каждый день, что любит, да, предположим, или еще что-то такое
Да-да, конечно. Ага, ага. И вы такой: "Фух, слава Богу".
Не, ну, наверное, наверное, й й если например бы, это было бы не в моем вкусе, да, предположим. Но если скажем вот она сама по себе там чё-то постоянно делает, да, например. А, то есть, жестами, э, своими какими-то действиями, показывает то, что люблю.
<laughs> Ага. Ага ага. Да-да-да, да. Ага ага. Да-да-да.
Да, например, вот. Еще это же тоже язык такой любви у всех разный, кстати говоря, вот. Язык любви.
Ну конечно, конечно, да.
И. Ну.
Конечно разные. Я вот, э, в своей жизни тоже встречала мужчин, которые вот некоторые прям там, не знаю, в колени падают и кричат о любви. Ну, знаете, слова тоже мало значат, как бы больше, э, значимость, как бы поведения человека. Вот у меня был, например, а, мужчина, как бы в жизни, который там, знаете, мне клялся в любви каждый день: "Я так тебя люблю, ты у меня самая лучшая, ты ты ты ты ты". Такой, знаете, ну, как человек вот такой, знаете, ему всё по барабану, как говорится. Плюс ещё он потом мне изменял. А потом у меня был другой мужчина, вот. Да, который, знаете, он как бы в комплиментах особо не распылялся, он вообще особо не умел делать комплименты, но в то же время своими поступками, своей какой-то заботой, своим каким-то вниманием, вот он показывал всю свою любовь. Я говорю сейчас не о дорогих подарках каких-то, заметьте, я именно вот знаете о внимании. Он всегда мне подаст руку, например, если мы там выходим из транспорта, придержит дверь, а, там, не знаю, приготовит покушать, м, там, знаете, а, укроет одеялом ночью, как бы. Вот.
Мгм мгм. Ага ага. <laughs> Мгм мгм. Ну, вообще шикарно! Мгм. Мгм мгм. Мгм. Ну, вот да, то есть, знаете, иногда даже не то что иногда, а, частенько, бывает то, что нам нужны даже какие-то определенные такие мелочи, а люди там вот, например, раскидыв Вот. Да да да да, я понимаю.
Да, уважение, знаете Мгм мгм. Это тоже большое значение имеет. Знаете, вот, а, ну, мой муж, который вот меня там засыпал комплиментами и кричал, как он сильно меня любит, у него не было ответственности. Например, он мог пообещать и забыть что-либо, знаете, он мог там уйти с друзьями, забыть о том, что он мне обещал, например, вечер провести с семьёй. А другой мужчина, который был сух на комплименты, который был ну вообще такой, скажем так, знаете, он нет. Если он сказал: "Так, сегодня вечером, я там в 7 дома, мы с тобой пойдём гулять". Всё, он пришёл и мы идём гулять. То есть я знала, что я могу на него рассчитывать, понимаете? И вот здесь, наверно, тоже кроется какая-то любовь. Вот.
Мгм. Отлично. Мгм мгм. Понятно. Конечно, конечно, конечно. Мы как бы не то чтобы любим, а хотим и вообще, в принципе, в идеале, было бы, чтобы все эти детали, они хоть и маленькие Но вообще, в принципе, идеал жизни во всех вообще аспектах, всё кроется в деталях.
В каких-то мелочных поступках, знаете там, мгм. Ага. Мгм мгм. Ну конечно, конечно. В деталях. Вообще всё, знаете, вот мне кажется, вся жизнь состоит из каких-то приятных таких прекрасных мелочей, ну, если говорить о хорошей жизни. Это, знаете, это не только там какие-то громкие слова или там яркие поступки, это не то, что там "Айфоны", автомобили. Это может быть вкусный кофе утром, знаете, если человек просто знает, что вы любите такой кофе, и он встал там на 5 минут раньше, чтобы сделать вам кофе, вот. Или там, не знаю, посуду помыл после ужина, знает, что вы устали с работы, например. Вот. Или там
Конечно! Абсолютно согласен! <laughs> Конечно. Мгм. Ну да. Причем, ещё если мы уже и так согласны на такие мелочи, как говорится, то что уже говорить про более такие, знаете, высшие, скажем, ну назовем это так, высшие какие-то, а, скажем, акты.
Ну да, ну знаете. Мгм мгм. Ну конечно. Это знаете, там встретить с работы, например, с зонтиком, да, это принести каких-то цветов, там не знаю, где-то на поле нарвать. Это тоже так мило и приятно. Вот. Понимаете, написать какое-то приятное сообщение, кстати, знаете, там поддержать, например, да, там, человека, сказать вот там Ну не знаю, вот я, например, учусь и сдавала экзамены, я так переживала, а молодой человек мне мой написал: "А я в тебя верю". И вы знаете, я так голову задрала и пошла утром на учёбу, я знаю, что в меня верит человек. Вот. И знаете, у меня такая уверенность в себе, да. И он говорит мне: "Вот если ты сдашь экзамен,- говорит, я тебе там денежку скину, пойдешь себе там чё-то купишь". Я говорю: "Слушай, а я ничего не хочу,- говорю, у меня все есть". Понимаете? Я говорю: "Я ничего не хочу,- говорю,- мне твои слова,- говорю,- сегодня,- говорю,- дали крылья за спиной,- говорю.- Благодаря тебе,- говорю,- я собралась с мыслями и сдала,- говорю,- мне ничего не надо". Вот. И всё. Понимаете? Такой, ну, типа: "Как хочешь". Я говорю: "Ну, вот, вот реально, вот, ну, вот честно". Знаете, вот для меня важнее всё-таки вот какая-то вот внутренняя поддержка. Я знаю, что человек в меня верит, что вот он доверяет мне, что вот он, э, поддерживает меня, что ему не просто пофиг, он не сказал: "А мне пофиг, сдашь, ты не сдашь, или вообще я там забыл про твой экзамен". Понимаете? Вот. И это здорово, мгм.
Мгм мгм. Конечно, конечно. И очень даже Мгм мгм. Мгм. Мгм мгм. <laughs> Вот поддержка, да. Мгм. О, вэу. Мгм. Мгм мгм. Ну, слушайте, если так-то, если уж так. Мгм мгм мгм. Я понимаю, понимаю. Ну, знаете, вот это получается, все такие тонкости, которые вот у каждого человека, во-первых, они разные, а, во-вторых, вот, <grunts> м, й есть такие вещи, которые, я б сказал, весьма универсальны. Вот например, тоже такая же вот поддержка в нужную минуту, ну кто вообще скажет такому нет, или ему не понравится, ну или ещё что-то такое, да, например скажем.
Ага ага. Конечно, конечно, да. Мгм мгм. Конечно. Мгм. Не, ну кто-то, может быть, да, скажет: "А нафиг мне твои слова, дай денег". <laughs> Вот. Но мне кажется, знаете
Мгм мгм. Ну это т ну это вот опять же от человека зависит, но если, да, вот, мы, например, судим про какую-то любовь сейчас, я бы, например бы, тоже, если бы меня кто-то так поддерживал в такие важные моменты, я б сказал бы: "Вау, вау, <chuckles> спасибо большое!"
Ага, ага. Ну да, вы знаете, это так удивительно, да. Это так здорово, когда есть люди, которые поддерживают, верят, это это супер классно, знаете. Вот. И вообще знаете, вот если даже, знаете, сказать вот, а, о каких-то вот м мелких вещах хороших, на самом деле это даже несложно, знаете там, не знаю, написать там вот, э, близкому человеку или просто, который вам симпатичен, написать там: "Доброе утро, хорошего дня". И всё, у человека уже улыбка на лице. Вы знаете, я иногда
Абсолютно верно, абсолютно. <chuckles> Конечно, конечно уже уже что кто-то обо мне помнит, э, кто-то что-то сказал уже всё, уже засчиталось, как говорится.
Вот, вот. Да-да-да. Иногда там, знаете, рано утром едешь в метро, смотришь, там все, ну там в телефонах, кто-то там чё-то пишет, все переписываются, и там люди улыбаются, и думаешь: "Ну вот, кто-то им что-то, наверно, приятное написал, может".
Кто-то что-то написал, кто-то что-то приятненькое сказал, и вот теперь и моя очередь, как говорится, такое получить, так вообще шикарно просто было бы.
Вот. Ну, конечно. Да. Сегодня, я кстати, зашла в метро, ехала после работы, вот. И там один, парень такой темнокожий, он такой чудной был, он развлекал просто весь вагон. Я зашла, весь вагон просто плачет от смеха. Представляете, он что-то им рассказывал. Да, он что-то им рассказывал, и они все смеялись, просто ухахатывались. Потом, когда он выходил, они все так с ним прощались, как будто с близким другом. И я у девушки спросила, говорю: "А это кто?" Она говорит, я не знаю, просто зашёл парень, стал, говорит, со всеми общаться, развлекать. Все говорят: "Нам всем так весело было, мы даже плакали от смеха". Ну вот, говорю, здорово, понимаете, человек поделился хорошим настроением, поднял кому-то настроение, может быть кто-то ехал такой уставший, а он вот всех развеселил. Да. Спасибо вам большое, что поделились, да, было интересно Мгм. Всего хорошего.
Мгм. Чё он там, шутил что-то или или просто рр? <laughs> <laughs> Такая милота! <laughs> Шикарно! Мгм мгм. Создал всем, да? Мгм. Понимаю. Ну очень интересно было, большое вам спасибо. Всего хорошего.